Bir yerliyle unutulmaz bir sohbetin oldu mu?
Oldu tabii, olmaz mı? <chuckles> Yani, Arnavutluk'ta vardı. Çok, eee, keyif aldığım bir sohbet. Evet, eee, o da şöyle gelişti. Arnavutluk'a tatil için gittim, eee, tek başıma. <tsk> Ki bayağı, işte, kuzeyinden güneyine gezdim yaklaşık 2 hafta boyunca. Evet, eee, burada da Saranda diye bölge var. Saranda diye bir şehirleri var. Eee, turistik bir şehir, eee, yani, denize kıyısı olan bir şehir. Eee, burada da, emm, yani, bir, eee, işte, Airbnb tarzında bir evde kaldım. Eee, ev sahibi, işte, bir anda, eee, kapı çaldı. Ben dedim ki, "Ne oluyoruz?" falan dedim Eee, dedim, işte, şey, eee, yemek yapmışlar, eee, hatta rakia'ları varmış. Eee Evet, işte, davet ettiler. Eee, "Gel, buyur." dediler, beraber bir şeyler
<chuckles> O! A, ne güzel! Hı hı. <chuckles> A, ne A! Ne kadar nazikler.
Evet, "Yiyelim." dediler. Öyle. Böyle bir macera yaşadım kısacası.
Hıı, ne kadar şanslısın. Yani, gitmişsin, işte, baştan başa gezmişsin ve yerel halk tarafından yemeğe çağrılmışsın. Peki, "raki" dedin sanırım. Eee Ha, rakia pardon. Eee, yemekler Ha, ben de onu soracaktım. Peki, nasıl, yani, yemekleri o zaman Türk yemeklerine benziyor mu? Rakia bizim rakıya benziyor mu?
Hı hı. Evet, rakia evet. Bizim rakı bu arada. <chuckles> Ya, şöyle söyleyeyim: Eee, ve şeye de çok şaşırdım. Hani, bizde bir karpuz, peynir kültürü var ya, dit eee, bir de, eee, yazın gitmiştim Arnavutluk'a. Onlar mesela ilk olarak bizdeki gibi karpuz, peynir sundular Arnavutlar ve ona da çok şaşırdım. Hani, çünkü
Evet. A! Türklere özgü değil yani. <chuckles>
Evet, <chuckles> çünkü genelde ben, eee, yurt dışında yaşıyorum, yani, yaklaşık 5 yıldır Polonya'dayım. Eee, işte, sund eee, söylediğimde, işte, "Karpuz peynirle yenir Türkiye'de." herkes şaşırıyor, işte, "A! Yani, ne garip." falan ama Arnavutluk'ta Evet, onlar da aynı şekilde bizim yaptığımız gibi karpuz da peyniri ikram ettiler. Bir de rakının yanında aynı zamanda.
Hı hı. <chuckles> Aynen, şaşırtıcı. A! Anladım. Anladım. Eee, peki o zaman, eee, anladığım kadarıyla yeme kültürleri bize benziyor ikram ettikleri şeyler, içtikleri şeyler. Peki kendileri nasıldı? Yani sıcakkanlılar mıydı? Sohbet nasıldı?
Evet. Evet. Sohbet çok koyuydu, yani. <chuckles> Evet, hatta şeye şaşırdım. Eee, Türk kültürüne o kadar aşinalar ki bir tane ş eee, film söylediler. Ben de anlamadım. Çünkü bizde şey geçiyor, ııı, “Selvi Boylum Al Yazmalım” bu, eee, Türkan Şoray'la Kadir İnanır'ın oynadığı. İşte, kadın onun, böyle, nakaratını söyledi, onun, eee, film müziğinin. Ben dedim ki, dedim, “Ben biliyorum.” Eee, dedim, “Hangi?” Yani, onlar başka bir şekilde söylüyorlarmış, telaffuz ediyorlarmış tabii. Eee, orada da meşhurmuş bu arada “Selvi Boylum Al Yazmalım.” Evet, eee, bayağı konu konuyu açtı orada.
O! <chuckles> Hı hı. A! Hı hı. Vay be! Yani Hıh. A, anladım, çok iyi. Yani yemeklerin yanı sıra kültürel, eee, bir farklılık da yok. Bir aktarım da var, aynen ama, eee, hem onların kültürü de bizi yani Türk kültürüne benziyor hem de, eee, zaten Türk filmlerini falan da takip ediyorlar, yani, biliyorlar diyorsun.
Bir aktarım da var. Aynen. Evet, evet, Türk filmleri olsun, Türk dizileri olsun keyifle takip ediyorlarmış. Onu da öğrenmiş oldum.
Hıh. Peki, eee, anladım. Hani, bu kültür aktarımı yaşandı dedik. Peki sen onların, hani, kültürüne dair bir şey öğrendin mi? Yani Türklerden farklı başka, eee, seni şaşırtan, eee, kültürel, eee, yaşantıları var mı mesela?
Hı hı. Ya, tabii. Şöyle: Aslında, ııı, Arnavutluk'la, ııı, Türkiye arasında tarihsel bir, eee, bir bağ var bakıldığında. Çünkü 6 asır boyunca, eee, Osmanlı himayesi altındaydı Arnavutluk ki onların milli kahramanı, onlar Skandenberg, eee, diye hitap ediyorlar. Aslında Skander, bizde de aslında İskender Bey, Skanderberg ve Skander, İskender Bey, eee, ve, eee, eski Osmanlı yeniçerisiymiş, eee, ve ama tabii, eee, bağımsızlık kazanmak için, eee, Osmanlı'yla savaşmış. Eee, o yüzden baktığında da onların milli kahramanı, ııı, Osmanlı, ııı, topraklarında büyümüş, yetişmiş bir asker. Eee, o yüzden yani, eee, tarihi kültürel, eee, açıdan, eee, geçmiş açısından, ııı, çok fazla ortak noktaları var. Eee, dilde de çok fazla aynı şekilde, eee, benzer ortak kelimeler var. Onları da öğrendim. Eee, benim için keyifliydi, yani, is eee, Arnavutluk'ta olmak hem kültür açısından, eee, dil açısından, mizah anlayışı açısından bize çok yakın. Hem de zaten Balkan ülkesi. Eee, cidden keyif almıştım, eee, bu, eee, maceramdan.
Evet. Hımm. Evet. Hımm. Anladım. Hı hı. Hımm, anladım. Yani, eee, eee, Osmanlı ve, eee, Arnavutluk'un, eee, bağlantısını söyledin. Hani, onların, eee yani, eee, onlardaki, eee, kahramanın Osmanlı topraklarından olduğunu söyledin. Eee, birçok aslında, eee, eee, o onların kültürüne dair şey öğrenmişsin. Eee, a peki bunları, hani, daha önceden araştırmış mıydın? İşte, "O ülkeye gideceğim, eee, araştırayım." Hani, yani, şunu sormak istiyorum aslında: Eee, bir hi yere gitmeden önce, eee, tüm araştırmaları yapan, işte, "Oraya gideceğim, şunu bilmeliyim, tarihini bilmeliyim." öyle biri misin yoksa bu öğrendiğin şeylerin hepsini, hani, o, ııı, seyahat serüveninde mi öğrendin? Ya da o, işte, seni davet eden, eee, ailede o yemekte mi öğrendin?
Hıh. Evet. Hı hı. Tabii. Eee, açıkçası genellikle öğrenmeye çalışırım. Bir yere gitmeden önce oranın tarihini, kültürünü araştırmaya çalışırım ki, eee, ben çok severim araştırmayı, ııı, genel kültür olarak. İşte, Enver Paşa'yı öğrendim eee, Enver hocayı öğrendim, çok pardon. Eee, Arnavutluk, ııı, eee, açısından önemli bir, eee, siyasi, eee, ka kahraman veya siyasi, eee, karakter, öyle söyleyeyim. Eee, onun dışında cidden, eee, çok fazla, eee, kültürel bir aktarım var. Aynı şekilde, yemeklere de ak eee, aktarılmış bu. Börek olsun çok yaygın ve Balkan böreği, eee, çok yenilen, eee, ve birçok, eee, noktada da benzer, eee, mut yemek mutfağının olduğu, eee, 2 kültüre, eee, dair, eee, izlenimlerimi paylaşmak, eee, keyif, eee, liydi yani orada genellikle.
Hı hı. Ne güzel. Hı hı. Evet. Doğru. Hı hı. Anladım. Anladım. Yani, çok güzel. Eee, seyahatlere gitmeden önce de, hani, o donanımla gitmen de çok güzel. Önceden araştırman, hani, zaten öğrenmen ama gidince de bu tesadüf de çok güzel olmuş. Bilgine bilgi katmış. Yani orada da öğrenmişsin. Eee, son biraz da yemeklerden bahsettin. Dedin, işte, "Benzer yemekler var." İşte, zaten, eee, benzer kültürler. Peki, o zaman mesela, hani, unutamadığın bir tat var mı <chuckles> Arnavutluk'ta?
Teşekkür ederim. Hı hı. Hı hı. Ya, şöyle söyleyebilirim: İncir ve inciri i incirlerin tadı çok farklı yani gerçekten belki dalında yetişmiş olmasından dolayı mı ki?
A! Buna biraz şaşırdım. Beklediğim cevap <chuckles> hani, genelde "börek" falan derler ya. İ
<chuckles> Evet, evet, bö börek de çok güzeldi ama, eee, incir, eee, şöyle söyleyeyim: Eee, kaldığım yerin, işte, bahçesi de vardı. İşte, meyve bahçeleri de, eee, dikmişler ve kadın, işte, eee, ev sahibi, eee, bana ikram etti, işte, kendi, eee, dalından koparılmış inciri, eee, ikram etti ve tadı gerçekten çok farklıydı. Hani, doğal olg organik ve, eee, güneşle beslenmiş o incirin tadı, gerçekten çok güzeldi ve daha sonra ye eee, tatlı da getirdi. Tatlı da ikram etti. Evet, eee, incirle, eee, şöyle: Hatta bu Yunan tatlısıymış. Onu da araştırdım. İşte, incir, eee, Yunan yoğurdu, eee, bal ve üzerine ceviz, eee, böyle, küçük, böyle, t eee, yaz tatlısıymış, eee, ve aş eee, çok da keyifliydi yani. <chuckles> Böyle bir, eee, misafirperver bir deneyim yaşamak da benim için çok keyifliydi oradayken.
A! Ne güzel. Hımm. Hah! Ben de bunu sormak istiyordum <chuckles> tam da. Hımm. Hımm, anladım. Evet, yine 2. bir misafirperverlikle karşılaşmışsın aslında. <chuckles> Yine bir kültürel bir etkileşim. İncirin tadının açıkçası, eee, daha güzel o bir de değişik olmasına biraz şaşırdım. Hani, Ege Bölgesi de inciriyle ünlüdür ya çünkü ama, eee, yani, çok güzel tabii, bunu tatmışsın. Eee, ben de sana tatlılarını soracaktım, "İncir o kadar meşhursa ve tadı güzelse neler var?" diye. Bir tane zaten orijinal olarak Yunan tatlısı olan bir tatlıdan bahsettin. Peki, hani, başka tatlıları var mı? Mesela kurutuyorlar mı, hani, Türkiye'de olduğu gibi? Türkiye'de çok çeşittir. Hani, hayatımıza girmiş durumda. Yoksa sadece, hani, o tatlıları mı var?
Evet. <chuckles> Evet. Evet, evet, evet. Hı hı. Evet. Evet. Eee, açıkçası çok, eee, tatlılarını deneme şansı elde edemedim ama, eee, baklava da orada çok yaygın, eee, Türkiye'de yaygın oldukları kadar. <chuckles> Her yerde maalesef ya da, eee,, eee, her yerde karşılaşabiliyoruz ama, tabii, Türkiye baklavası tabii ki daha ayrı. Hani, Yunanistan'da da yedim, eee, Ar Arnavutluk'ta da yedim, eee, bizim baklavamız daha ayrı ama evet.
Ha, anladım. Hımm. Tabii, evet. <chuckles> <chuckles> Aynen. A! Tamam. <chuckles> O zaman, "Baklava gurmesisin." diyebilir miyiz her yerde? <chuckles> Baklavayı yiyip en son Türkiye'yi seçmişsin.
Hı hı. Evet, yani bir, eee, kıyaslama Ya, tabii kıyas Yani, herkesin farklı şekilde hazırlama, eee, usulü farklı diyebilirim. İşte, Yunan usulü baklava, işte, ya da Arnavut usulü baklava. Ama bizim yapılışımız veya, hani, iii, bizim baklavamız daha farklı hissettirdi en azından, öyle söyleyeyim.
Hı hı. Hımm. Anladım, anladım. Yani, genel olarak, eee, çok güzel bir seyahat anlıyorum. İşte, kültürel etkileşimler, eee, yemekler çok güzel. Yani, peki senin eee, bu seyahat senin fikrini değiştirdi mi? Mesela önceden ne düşünüyordun Arnavutluk'a dair, şimdi ne düşünüyorsun? Ya da bu güzel şeylerin yanında yaşadığın olumsuz deneyim de var mı?
Hı hı. Ya, olumsuz bir deneyim yaşamadım açıkçası hiçbir şekilde. Ya, kendimden kaynaklı bir olumsuz deneyim yaşadım, eee, yani, eee, hava yolu, ııı, otobüsünü kaçırdım, eee, ama benden kaynaklı. Çünkü, <chuckles> eee, geç kaldım, ııı, taksiye, eee, ekstra ya da, e ilaveten daha, ııı, büyük bir maliyetle. Eee, çünkü, eee, ha havalimanı bayağı epey uzak bir, eee, mesafedeydi bulunduğum yerden. Eee, kendimce yaptığım bir hata vardı ama onun dışında Eee, evet, talihsiz bir, eee, tecrübeyle karşılaştım onu onun dışında her şey istediğim gibi gitti. Çok sıcak, eee, bir ülke, insanları so çok sıcakkanlı, eee, misafirperverler keza aynı şekilde. O yüzden güzel bir şekilde ayrıldım diyebilirim ve tekrar da ziyaret etmek isterim açıkça başka bir zaman.
Anladım. A! Kötü olmuş. <chuckles> Hımm. Anladım. Talihsiz olmuş. <chuckles> Hı hı. A! Anladım. Gerçekten çok güzel. Yani, o zaman, eee, z zaten anladığım kadarıyla tabii ki bir araştırmışsın, gitmek istemişsin. Zaten pozitiftin ama gidince, eee, çok daha fazla, hani, sevdiğin, yaşadığın deneyimler, eee, seni gerçekten çok mutlu etti. Anladım. Ger yani gerçekten, eee, çok güzel tesadüfler yaşamışsın. Eee, bunlar da çok g yani, eminim, eee, seyahatinin güzelliğine güzellik katmıştır.
Evet. Evet, kesinlikle. Evet, çok doğru ifade et Teşekkür ederim. Evet, öyle oldu da.
Çok, çok güzel eee, yani, çok güzel şeyler öğrendim bugün senden, hem tarih hem de <chuckles> seyahatin çok güzelmiş. Teşekkür ederim paylaştığın için.
Ben teşekkür ederim, çok keyi
O zaman görüşmek üzere.
Tekrardan görüşmek üzere, hoşça kal. Kendine çok iyi bak.
Hoşçak